ممكن تحكي لي كده عن روتينك الصباحي للعناية بنَفْسك؟ يعني ممكن تقول لي برضه كده يعني، بتصحى إمتى عادةً، وأول نُص ساعة في يومك بتعدّي إزاي؟
إمم، هو أنا في ال في البداية الحقيقة ب ب يعني ك عندي لو أنا في الشُغل فهقسّم الroutine ليومين ل ل2 آآ routine في أوقات الشُغل، آآ وroutine في الweekend والأجازات طبعًا، آآ لو
اهم. أنت قصدك في نظام لأيام الشُغل، ونظام لأيام الأجازات.
بالضبط، بالضبط كده آه م يعني م فأنا ه لو بدأت بأيام الشُغل مع إنّها على الغالب طبعًا الواحد حياته كلّها شُغل، آآ فأنا مثلًا باصحى آآ تقريبًا
<chuckles>
آآ يعني 06:30، 07:00 كده، أو ممكن 06:00، ل06:30 كلّ يوم آآ
بت بتبدأ شُغلك أصلًا الساعة كام؟
أ يعني تقريبًا 07:30 ممكن 08:00 في الحدود دي، ولكن أنا باحب أصحى بدري كده وأفوق، آمم يعني آخُد وقتي.
يعني بتصحى مثلًا ساعة، ساعة ونُص قبل الشُغل؟
بالضبط، تقريبًا آه، تقريبًا كده في الحدود اللي أنت قُلتها كده، آآ وأصحى كده مثلًا لو أنا في الصيف بصراحة باصحى آخُد دُش على طول لازم آخُد دُش، لو أنا في الشتا لأ، آه لو أنا في الشتا صعب لإن أنا ف عايش في دولة آآ باردة، فلو أنا صحيت الصبح خَدت دُش حتّى لو سُخن ومشيت، ب لازم، لازم ييجي لي دور برد، ودي حاجة أنا آه تعبت منها بصراحة حاولت كتير أسيّطر عليها ما باقدرش، ف فما باحبش آخُد الصبح، آه طبعًا وآخُد دور برد باتعب فيه، آآ فبقيت مثلًا ما باخدش دُش الصبح هنا، آآ ممكن أمّا آجي من الشُغل مثلًا بتاع، بالليل كده وأنا داخل أنام برضه باحس كده ب آآ
اهم. تمام. <laughs> ده أساسي، <chuckles> أكيد. اهم. هتِعيا أكيد، آه. موضوع مش عملي أكيد. اهم. ده كده في الشتا صح؟
آه، آه، إحنا كده وصلنا الشِتا بالضبط كده.
تمام آه. طَب أ أو أول نُص ساعة طَب من يومك يعني آآ بعيد عن الشِتا والدُش وكده، أول نُص ساعة بتمشي إزاي؟
إمم. بُص، هي أول نُص ساعة في اليوم دي آآ أعتقد هي أكتر حاجة آآ بتمشّي اليوم بتاعي، تخيل؟ آمم آه طبعًا. أنت عارف أنا ساعات آه، هاقول لك ليه بقى. أنا بعد ما أصحى وأصلّي آآ وخلاص بقى وغسلت سِناني والحاجات الحلوة دي، خدت بَعضي ومشيت بقى باركب الباص، آآ لو أنا لو أنا مسكْت التليفون أول ما خرجت ومس وف من البيت و و وركبت الbus اعمل حسابك اليوم باظ.
معقولة! اليوم كُلّه واقف على النُص ساعة دي؟! ليه؟ اهم. اهم. ياه!
أها، اسألني بقى ليه.
ل ل ليه كده طَب
بُص، أنا مُجرّد ما بامسِك التليفون الصبح، ما باسيبوش من إيدي. باقعُد بقى فاهم، أقعُد أقلِّب يمين، شمال، آآ عينيّا توجعني، ييجي لي صداع.
آه، آه، بب بتقعُد تركِّز فيه وبتسرَح بقى أصلًا.
آآ فاهم؟ اليوم باظ خلاص، بالنسبة لي اليوم باظ. بالضبط وبس و و وبالاقي نَفْسي مثلًا ساعة على ما آخُد ممكن نُص ساعة، 40 دقيقة قصدي مواصلات في الباص، فبالاقي نَفْسي سحبت آآ و و وعينيّا توجعني وصداع وخلاص، اليوم باعتقد كده اليوم بالنسبة لي باظ. إمم، لإن أنا أنا بييجي لي صداع من عيني من الصبح من الحاجات اللي هي ال ال اللي هي ال ال الضوء اللي هو الأزرق زي التليفون والكلام ده، آآ فأنا باحاول الصبح ممنوع أستخدم الحاجات دي إطلاقًا.
طَب لل للدرجة دي؟! يعني أنت أول حاجة كده بتعملها، إن أنت الصبح ما بتستعملش التليفون خالص ما بتبُصّش عليه أصلًا حتى؟.
باحطّه في ال في ال في الشنطة كده عشان بحيث إن أنا ما أبصّش عليه أصلًا.
بت بتبعده عنّك أصلًا يعني.
طبعًا آه إمم.
اهم، اهم تمام طي
عشان لو بصّيت عليه خلاص كل سَنَة وأنت طيب بقى كده ما اليوم باظ.
طيب فيه إيه آآ غير إن أنت طبعًا آآ آآ بتبعد أساسًا عن التليفون أو بتحُط التليفون بعيد عشان ما تقربلهوش أصلًا، فيه إيه أنت يعني بتلتزم إنّك تعمله كل يوم الصبح ومهما حصل بتحاول على قد ما تقدر إن أنت آآ ما متفوّتش الحاجة دي؟
آه أول حاجة باصحى آآ آآ آآ بق وأنا بقى باركب المواصلات طبعًا أذْكارالصباح والمساء، آآ دايمًا باحافظ عليها طبعًا بصفة مستمرة آآ باحاول آآ آه.
اهم. ي ي يعني ب ب بعيد عن الصلاة وعن الأذْكار وكده اللي ناس كتير طبعًا ملتزمة بيها، فيه إيه بقى أنت يعني بتلتزم بيه آآ بتحاول على قد ما تقدر تلتزم بيه، على طول؟
إمم. هو الحقيقة ال ال اللي أنا قُلت لك عليه ده م يعني في البداية الأذْكار والكلام ده بتبقى نوع من أنواع ال النَفْسية مش أكتر بمعنى، آآ بت بتفتكر ال ال نِعَم الناس بتبقى رايحة الشغل وأنا من الناس للأسف لو ما عملتش العبادة دي الصبح بابقى قرْفان، آآ الناس بابقى رايح الصبح آآ ب ب ها تعبان والشغل والكلام ده ولكن لأ باقعد أفتكر أنا كنت إيه آآ كنت عامل إزاي قبل كده، وبقيت إيه دلوقتي، آآ فبافكّر نَفْسي بنِعَم ربّنا عليّا آآ وعشان أصحى أروح الشغل مبسوط وأتعامل مع الناس مبسوط وأفتكر النِعَم آآ امْتِنان.
اهم. يعني ب بتقدّر النعْمة اللي أنت فيها يعني.
آه بالضبط بيسموها الامتنان، يعني في ناس بتحاول تِلِف عليها وتقول لك عبادة هي بتقول لك الامتنان من غير عبادة، ولكن طبعًا أيًا كان اختَلَفِت المسميات فهي المفروض إن أنت تإيه آآ، ت ت يعني تمتن للمخلوق للخالق أيًا كان أنت بتعبد مين، آآ ب امتن له على النِعَم اللي أنت اللي هو حَطّك فيها طبعًا يعني.
تمام، تمام. طيب لو أنت مثلًا
آآ فده بالنسبة لي طبعًا رقم واحد يعني اللي هي الامتنان زي ما أنا باقول لك يعني.
تمام، طيب غير الامتنان يعني، هل أنت مثلًا بتهتم إن أنت لازم تشرب القهوة بتاعتك كلّ يوم؟ هل مثلًا لازم تتمشى كلّ يوم؟ هل في حاجة routine مثلًا أنت بتعمله على طول؟
آه طبعًا. ال آآ أول ما باروح ال ال ال ال الشغل، آآ ب لازم أشرب مَيّة كتير جدًا، يعني يعني تلات تلا 2 لتر كده الصبح تقريبًا يعني، هتقول لي إزاي هي بطنك بيكون فيها مَيّة؟ هاقول لك يعني آآ مَيّة مش مَيّة مثلًا مث مَيّة مثلًا ب ب بلمون، آآ مَيّة بتاع حاجات كده عندي كذا flavor natural طبيعي طبعًا، مَيّة بغاز آآ أجوا آآ مَيّة ب بال إسمها مَيّة بغاز بالعربي آه، آمم
اهم. م م م مَيّة بنكهات يعني، يعني بتشرب مَيّة كتير وعلشان تخلّي نَفْسك يعني تحب الموضوع وتفتح نِفْسك بتبقى بنكهات.
بالضبط. تِفتَح نِفسي. بالضبط كده، آآ بالاقي نفسي خلاص بدأت أشرب مَيّة آآ في في ساعات في بعض الأحيان باروح الgym الصبح، باحافظ على الgym طبعًا في الشغل الصبح، آآ الشغل عندي flexible شوية في موضوع ال الوقت عادي مفيش مشكلة، فساعات باروح الgym
اهم. بس بس ه هل هل بتلحق تعمل الكلام ده كلّه في النُص ساعة أو الساعة اللي أنت بتصحاها قبل الشُغل؟
أ أ لأ ما أنا باقول لك بُص وصلت الشغل خلاص أنا شربت مَيّة وبتاع ووصلت الشغل وبتاع. آآ باقوم مثلًا مغيّر هدومي رايح لل للgym آآ آخد لي مثلًا إيه، تمرينة على السريع كده.
اهم. آه، يع يع يعني انت قصدك بتوصَل الشغل وبعد كده ب بتروح الgym بعد لمّا بتكون وصلت عشان الشغل عندك الدنيا مَرِنة شوية.
آه آه بالضبط flexible الموضوع سهل خالص في الموضوع ده، آآ فأنا ب باقوم رايح آآ أو أروح آخد لي تمرينة على السريع كده، آآ أرجع أخ أقوم آه بعد كده آخد دُش كده أنا فُقت فاهمني، خلاص كده باليوم بالنسبة لي كده أنا خلاص هاكمل بقى شغلي آآ كويس، ولكن العادات الصحية اللي أنا باحافظ عليها عشان أكمل ال اليوم أو الroutine بالنسبة لي هو الامتنان رقم 1 رقم 1 الامتنان، آآ تاني حاجة الرياضة والقهوة، القهوة أنا ما أعرفش اليوم يعدي من ال أنا يومي بيبدأ بعد القهوة.
اهم. ده أكيد. للدرجة دي!
طبعًا للأسف إدمان ولكن أعمل إيه بس.. <chuckles>
يعني ي يعني يعني أول حاجة بتعملها لمّا بتصحى إنك بتشرب فنجان قهوة مثلًا؟
لأ، ما أعرفش أعمل الحركة دي بييجي لي قُرحة في المعدة والدكتور حذرني إن أنا أعمل حاجة زي كده. آآ ب بعد فترة آآ بعد مثلًا أما أروح الgym وآخد دُش خلاص أنا كده عدى ساعتين. أنا طبعًا مباكلش حاجة الصبح ممنوع منعًا باتًا آكل أي حاجة الصبح. آآ والسبب فيها سبب آمم
اهم.
نقدر نقول إيه، سبب صحي.
أ أ أكيد عشان الموضوع ليه أضرار أكيد، إنك تاكل الصبح كده على الريق الموضوع ليه أضرار أكيد.
آه، آه و وأنا باسيب جسمي يعني طبعًا باسيب جسمي يصوم، أنا صايم فبالتالي باخلّيه يكمل زي ما هو صايم، يعني أنا مثلًا نايم 8 ساعات فكا بتحاول أكملهم على قد ما أقدر 12 ساعة يعني كل يوم. بابقى صايم صيام تام.
تمام. تمام، تمام فهمتك. الحقيقة أنا استفدت جدًا من ال الroutine بتاعك ومن خبراتك، فأنا حابب أشكرك جدًا.
وأنا كمان والله شكرًا، شكرًا.